อืม ใช่ครับ
เริ่มจากอะไรนี้ที่ง่าย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดังนั้นถามว่า ข้อดีอย่างสมมุติว่า เอ่อ ด้วยเพื่อนเราเป็นผู้ชายที่ชอบ ที่ชอบโมเดลรถ ถ้าจะชวนไปทำงานอดิเรก เราก็จะบอกว่า "เฮ้ย เธอลองต่อโมเดลรถดูสิ งานอดิเรกนะ" อะ ข้อดียังไง? ก็ได้สมาธิ 2 เราก็ได้รถเล่นอีก 1 คันนะ สนุกไหม? มันก็ มันก็ทำให้เราผ่อนคลาย แล้วก็ท้าทายตัวเองด้วยกับงานอดิเรก ซึ่งในอนาคตมันอาจจะ
อืม อืม ครับ อืม
งานอดิเรกอาจจะทำให้เราอะเป็นงานที่ สร้างรายได้อีก 1 ช่องทางก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้ามุมของเรานะ
อืม ใช่ครับ ครับ ผมเห็นด้วยเลยงาน งานอดิเรกเราก็ต่อยอดอะ มันจะแบบ มันจะสร้างรายได้ ได้ จริง ๆ นะ เออ
เรา เราก็จะบอกแบบนี้ อืม จริง เคยเห็นไหม บางคนที่มันมียุคโควิดอะ เขาเลี้ยงต้นกระบองเพชร ใน ในคอนโดของตัวเอง ใช่ไหมคะ?
อ๋อ ครับ
อ่า แล้วเสร็จปุ๊บ กลายเป็นว่า เลี้ยงเป็นน่ะ คือเพาะเป็นอาชีพไปเลยอะ กลายเป็นอาชีพขายกระบองเพชรไปเลยอะ จากงานอดิเรกแค่ชอบปลูกต้นกระบองเพชร สุดท้ายมาแต่งสายพันธุ์เอง เอาตรงนั้นมา เขาเรียกอะไรนะ เอ่อ มาติดตา ต่อตา ใช่ไหมคะ? เอามาทาบ ติดตาต่อตา จนสุดท้ายกลายเป็นฟาร์มแคกตัสไปเลย ตอนเนี้ยมี
อืม อือฮึ อืม อืม ๆ ๆ เออ อ๋อ อ๋อ เออ ๆ ๆ เขา เขาแบบ ไอเดียดีอะ ต่อยอดได้ดีมากเลย จากแค่ช่วงโควิดเนาะ แล้วก็มาเพาะ กระบองเพชรขายเอย เก่งอะ <chuckles>
เออ อืม ใช่ ใช่ น่ะ เห็นไหมคะ? จริงแล้วทุกอย่างสุดท้าย ท้ายที่สุด มันก็ต้องอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนว่า ทำแล้วได้อะไรด้วยเช่นกันเนาะ มันเป็นเรื่องของนานาจิตตังสำหรับเรื่องแบบนี้ ก็ขอบคุณนะ ที่วันนี้เรามีโอกาสได้แชร์ ทำในสิ่งที่ ที่เราชอบนะคะ เป็นงานอดิเรก
เออ อืม ครับ ใช่ครับ ๆ อือฮึ จริง จริง ครับผม ครับ ยังไงก็ขอบคุณด้วยเช่นกันครับ ไว้มีโอกาสหน้ามาพูดคุยกันใหม่นะครับ สวัสดีครับ
ค่ะ สวัสดีค่ะ